Mọi người thì rất là vui vẻ và hài hước với nhau luôn, nhưng mà nghe bạn hỏi thì mình cũng chắc là cũng để ý lại nha, dạo gần đây có vẻ là mọi người cũng ít nhắn tin với mình hơn đó, rồi mình có nhắn tin cái gì đó trong nhóm á, mọi người cũng ít trả lời hơn luôn. Nhưng mà mình cũng hông có biết lý do vì sao nữa. Trời ơi, bạn nói như vậy mình càng thắc mắc, nó lại tò mò hơn luôn á!
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu! Ừm, rồi. <laughs> Rồi, đám bạn đó của bạn là đa phần là con gái hả? Hay có bạn nam nào hông?
Gái nhiều hơn trai bạn ạ, thì, ờ, tầm 5 gái, 2 trai đó.
Rồi! Ừm, rồi. Ờ, cho mình hỏi nha, bạn với bạn Lan đó thân với nhau, tức là bạn thân cái, ưm, cái đám bên này lâu hơn Lan, đúng hông?
Đúng luôn.
Và bạn cho mình hỏi thêm á là trước giờ bạn với Lan có từng gây gổ chưa? Có từng gây lộn chưa?
Ừm, mình nghĩ là để nhìn lại nha, có một lần tụi mình cũng cãi nhau khá là lớn đó, tại vì hôm đó là, hở, cả hai hẹn nhau ra đi cà phê nhưng mà mình đến trước. Xong rồi á hổng hiểu sao, bạn ấy đến muộn lắm luôn á, đến trễ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng luôn là mình ngồi đợi rất là lâu luôn mà. Mình nhắn tin hay là điện thoại bạn ấy cũng <laughs> bạn ấy hổng có trả lời. Xong cái mình cứ ngồi một mình như vậy mà cũng hông có liên lạc được luôn, xong một hồi bạn ấy tới, cái, bạn ấy ngồi xuống bạn ấy cũng hổng có giải thích gì hết, giống kiểu, bạn ấy ghẹo ghẹo mình á hả: "Trời ơi, nãy giờ ngồi đợi lâu quá hay sao?" Giống như là mình cáu á bạn, mình cáu thì mình cũng có lỡ lời, mình cũng có nói nặng với bạn ấy ngay tại quán luôn: "Có biết là nãy giờ đợi bao lâu rồi hông mà giờ này mới tới, ờ, điện thoại cũng hông nghe máy, có biết là phiền lắm hông? Hổng có đi á thì hả nói cho người ta biết một tiếng để người ta đi về, giờ này mới tới." Nói chung là mình xả, xả hết một tràng vào mặt bạn ấy luôn, hả, bạn ấy cũng đơ ra, xong rồi, kiểu như là, bạn ấy cũng hổng biết nói gì hết. Xong lúc đó hai đứa im luôn rồi cũng quyết định đi về thì về nhà cũng có giận nhau cũng lâu lắm. Sau rồi cũng 1 tuần, 2 tuần hơn cũng giải quyết với nhau, cũng êm đẹp lại á, nhưng mà mình cũng cảm thấy là cái lần đó mình cũng hơi quá đáng á, hổng có tìm hiểu nguyên nhân bạn ấy đến trễ á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Trời ơi! Đúng rồi, uống 3 ly cà phê luôn rồi. <laughs> Ừm, mình hiểu. Ừm, rồi. Ừm. Đúng, ừm. Ừm, ừm rồi. Rồi, mình hiểu.